うーん、だからそれだけで言われても駄目で、本人にももちろん話を聞いてもそんな思い当たるところもないし。
うーん。 うーん。
だからこういう時に、何かこうイライラとかせずに、上手く柔軟にたいほうする方法がないかどうかちょっと今日アドバイスを頂けると嬉しいんです。
ああ、なるほど。まあでもこれに関してはどうすか、その部下の方っていうのはあれですか、なんか実務的になんか仕事っていうよりか、ほんとに会社のなんかを掃除するっていうことをメインの業務としてる方？
はい、それがあのその方のお仕事なんですよ。